Meu Deus do céu, eu tô aqui embasbacado ainda querendo imaginar como você conseguiu sair dessa e <chuckles> resolver esse problema, porque eu não vejo uma solução, né, em outro país, sem celular, ninguém entende, ninguém nem sabe ler o que que estava escrito.
Em inglês. Não tinha solução. Não tinha solução, né. Eu sabia eu sabia o nome da rua da minha estação que era e era uma rua simples, a a rua 5, em chinês, que eu não sei nem nem o nome do número, e o meu hotel ficava ali, pertinho, eu andava meia quadra, tá. Então qual a estação da rua 5? Eu preciso vol ir para o hotel Super 8.
Entendi.
Não tenho não tinha isso, não tinha nada. Entende?
Entendi, entendi, cara.
Perguntando, perguntando, perguntando, veio uma uma uma pessoa, com o qual eu tentei bastante conversar, e ele trouxe um um senhor, parecia da segurança, estava meio fardado, assim, mas não era polícia não. Talvez da segurança ali, porque ele achou que eu era de um país, parecido com o do segurança.
Aham. Ah, então achou que o segurança pudesse <chuckles> te ajudar, né.
Eu não tenho a menor ideia. É, intérprete. Eu não tenho a menor ideia de a língua que o seguran que o segurança fala, mas ele era visivelmente de um outro país que a língua não tem nada a ver com não sei nem identificar, a língua.
<laughs> Aham.
Sabe a vontade de sentar e chorar?
Nossa, e eu e eu imagino imagino você em outro país, né, num uma situação assim, completamente adversa, né, e tendo que se virar ali, não tinha um amigo, não tinha ninguém, né, era você mesmo
Nisso, já fico imaginando, a minha esposa não fala comigo. Ah. É. E ficando ficando indignado comigo, eu cheguei a abrir os iPhones, mas o iPhone trocou de de jackzinho, de carregador, então os carregadores do iPhone novo não servia no meu antigo.
Aham.

Bum, 21:00, não tem nada aberto, absolutamente nada aberto.
Pronto. Na hora que eu achava, que você já ia, ah, comprar o cabo, resolver e ia conseguir, né.
Quando quando o problema surgiu, já era 19:30, 20:00, então eu esperei muito tempo
Aham, achou que conseguia, né, resolver?
talvez nem tivesse aberto aquela hora, mas agora menos ainda. Sabe, o que que é nada aberto, eu andei quarteirões, e achei em uma farmácia um, eh, ens nada. Entrei na farmácia, sabe, que farmácia lá igual no Brasil que tem de tudo? Não.
Entendi. Aham.
Tem o ou tem tem gordura de urso, mas não tem carregador de celular, é.
Ah, mas no <chuckles> meu Deus do céu, realmente, né, porque
Barbatanas de tubarão seca em pó, mas não tem carregador.
na nas culturas, né, cada cada lugar, né, eu acho que a farmácia no Brasil, a gente encontra tudo, a gente encontra refrigerante, a gente encontra, hã, remédio obviamente, hidratante, salgadinho, comida, carregador, capinha de celular.
É. Salgadinho, doritos, vo você você sai de lá medicado, sede sede matada, medicado, alimentado, sobremesa, só só falta uma cama. Então
Sorvete. É verdade, é verdade.
Mas é incrível, foi a 1º vez que eu me dei conta de que o vício à tecnologia, a tecnologia te dá um um falso uma falsa segurança.
Pois é, pois é você acha que tá ali seguro, e tal, você tá no meio do nada, e aí quando vai ver, né, acabou literalmente, né, perdido, né, em outro país, né, num ambiente, onde falam uma língua completamente diferente da sua.
Porque é é fácil, você perder um celular. Né? Sim. É fácil você perder um celular, é fácil você não programar uma bateria como eu fiz, é fácil você ser assaltado, dependendo do lugar que você tá. Imagina, se aquilo sai da sua mão, você corre risco de vida.
Pois é. Pois é, pois é. Exatamente.
Eu nunca pensei, assim. Então eu voltei para para estação consegui entrar com o mesmo ticket, o guarda entendeu que eu tinha saído e voltado, e não sei como, mostrei o ticket pra ele, ele ficou ali sem sem entender direito, aí ele falou: “Passa ali,” eu passei no no negócio fez, bip, e deixou eu entrar de novo. Talvez
Ainda bem que não foi por mal, também, que você fez aquilo. Ah, ainda bem, que sorte.